Ma guarda, intanto anche solo potere invitare un'amica per un caffè, cioè per me è proprio un impegno, quindi se so che io quel giorno, quel pomeriggio aspetto quella persona in casa mia, io scendo, vado proprio a fare la spesa, perché in generale per me, ma anche per, ehm, diciamo noi cultura, ecco è impensabile poter offrire solo un caffè a quella persona. Quindi io proprio sce
Ah-ah. Ah. Mh-mh. C'è davvero un'intenzione profonda dietro, non è qualcosa ta da fare tanto per.
Sì, sì, cioè proprio che, mhmm Esatto, cioè proprio io vado, magari anche al panificio e compro dei biscotti, delle sfoglie o preparo una torta. Quindi, come giustamente menzionavi poc'anzi tu, è proprio un'organizzazione che include un procedimento. Quindi io magari quel pomeriggio non prendo impegni, mi porto avanti tutta una serie di lavori che, mhmm, mi mi anticipo per dedicarmi alla preparazione di quel prodotto da poter offrire. Ehm, poi e
Esa Certo, entra magari in gioco anche un po' il tema dell'ospitalità, il desiderio di mostrare all'alto quanto ci ci si tenga. È una un qualcosa di radicato a livello culturale o è forse una cosa tua personale?
Esatto. Sì, sì. No, no, no, è proprio radicato nella nostra cultura. Uhm, quando io penso al cibo che unisce mi viene anche in mente, non so, la domenica a pranzo. Ehm, da noi le domeniche a pranz sì, sì, è proprio un'altra occasione per potere stare assieme, per poter condividere, ehm, qualcosa assieme. Quando proprio diciamo che il cibo unisce è così, ehm, perché basta pensare appunto come dicevo alla domenica, mhmm, ecco non c'è intanto un'unica persona che si occupa della preparazione delle dei pasti, c'è un'organizzazion è proprio una rete di organizza
Ah, ecco, certo, è un'altra occasione. Ah, questo è già interessante. Come si decidono i ruoli in questi casi?